Nossa, apenas com 10 dias ali, eles 2 semanas? Aham. No caso então
2 semanas, é exato. Uhum. Então não dava tempo nem da pessoa gerar uma nota com um novo salário, entendeu. Ela vai receber o novo salário e vai ser o último dela?
Nossa. Então eles o quem estava acima de você, ali, no cargo, pediu então para você promover uma pessoa para te ajudar, e logo em sequência ali, em 2 semanas eles cortaram isso totalmente? Como que foi para você lidar com essa situação ali de ter que chegar para a pessoa e falar: "Olha, vou ter que abrir mão de você. Você tá demitida"? <chuckles> Como que foi essa experiência? Porque assim, um tempo muito curto, né.
Uhum. Exatamente.